Ну, примерно так. Хотя, конечно, авторские курсы тоже бывают очень сомнительные, потому что там качество, скажем так, э, зависит от автора. Да, то есть, э, это всё-таки кто угодно, по сути, может выложить курс, и не всегда это лучшие люди. Поэтому, э, тут нужно выбирать очень внимательно авторский курс. Ну, а <chuckles> онлайн-школы я бы к ним вообще не обращался.
<chuckles> Да, да, да, конечно. Слушай, да, действительно, это можно прям видеть, на самом деле, э, можно вот эту вот, э, градацию, да, и в качестве, а, именно обучения, и вообще какие знания дают на вот этих совершенно разных курсах, получается. А вот скажи, у тебя был какой-то свой личный опыт прохождения таких курсов? Вот даже если брать, например, ту же "Курсэру", либо ты, может, какие-то авторские проходил, либо вообще вот в такой школе учился онлайн, поэтому у тя плохой опыт, и ты так думаешь теперь? <chuckles>
М, ох, у меня был опыт, скажем так, ин интересный, смежный. Не со я не не лично проходил эти курсы, но у меня были друзья, которые их проходили. И мои друзья, скажем так, не совсем были к ним готовы, поэтому в дополнение к тому, что их там и их там пытались учить, я их тоже учил, чтобы они могли нормально там учиться. <laughs> Они уч Да, да, им оказалось сложно. Они пытались изучать, э, Python, а, язык программирования и не очень как бы понимали. Там была разработка ботов в "Телеграме", вот такая вот, э, интересная область. И поэтому м м мы очень много дополнительно занимались, и они говорили то, что вот их опыт обучения в в школе им не понравился. Но я смотрел на их как бы материалы, которые они предоставляют. Это тоже было, ну, не очень, э, как по мне, качественно. То есть я даже да, я я бы сказал, это, во-первых, было не для новичков, не доходчиво. Я бы сказал то, что есть множество ресурсов, которые позволяли бы лучше это понять ть даже бесплатных. Но при этом, э, их понимание вот было примерно, то есть то, к насколько можно было понять по их материалам, а, ну, как работает всё. Это было примерно сравнимо с тем, чтоб читать документацию официальную. То есть настолько же непонятно.
Ну-ка, ну-ка. <chuckles> Ну, давай давай. Ага. Ага. М, то есть им сложно оказалось. М. Ага, да. Ну? Не для новичков, да, то есть? М. Мгм. А, то есть язык очень непонятный, и именно на то, как они это всё объясняли. Да.
Да, такой технический. Много терм там есть глоссарий сверху, и как бы предполагается, что ты его уже выучил, и ты должен все термины, которые ниже используются, знать.
Мгм.